No, esto fue el parteaguas. Este, a mí me tocó que en pandemia estuve, eh, trabajando y estudiando, ¿no? Entonces, ambas cosas las hice de de de esta forma. Entonces, tanto el estudiar desde tu casa, tanto el trabajar, te daba una oportunidad un poco más amplia de disfrutar tiempo en familia, de disfrutar tu tiempo contigo mismo, de tener a lo mejor una mejor rutina, comer un poco más saludable, porque el tiempo que pasas en transporte, pues lo puedes emplear en cocinarte algo rico y saludable, en hacer un poco de ejercicio, ¿no? Entonces, este, es así. Exactamente, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y es lo que, pues estamos platicando, eh, esta este impacto en mi vida
Ajá. Sí, claro. Ujú. Claro. Es este tema de balance vida, balance trabajo, vida, ¿no? Ajá. Ajá.
yo creo que fue positivo, ¿no? Y y y me gusta. Te das tus tiempos, que si necesitas esperar, bueno, eh, pones un pausa, te das el tiempo de pausar un ratito tu trabajo, bajas a lo mejor
Claro. Hasta cocinar, tirar la basura. <chuckles>
Exactamente. No no no se te cierran las op las las posibilidades, ¿no? Inclusive, oye, eh, pues de que tal vez te iba a llegar un paquetito de Amazon, de Mercado Libre, pues bueno, ya lo recoges tú y no te lo roban. <chuckles>
¿No? <chuckles> Ajá. Exacto, exacto. Sí, son los beneficios de trabajar vía remota y coincido mucho contigo. La verdad es es, eh, muy beneficioso, sobre todo en el tema familiar, em, ¿cómo afecta esto o cómo ha afectado el me imagino que es para mejor, pero cuéntame, eh, tu vida familiar, eh, trabajando vía remota?
Exacto. Mm, sí.